อ่า เพราะว่าอย่าง เอ่อ วันแรกที่เรารับรถ ก็อย่างที่ผมบอกว่า ผมก็ประทับใจใน ในมุมมอง ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่แล้ว ถูกต้องไหมครับ? แต่ อ่า พอขับรถออกไปจากตัวเมืองเนี่ย คือพอผมออก ขับออกช้าหน่อย มันเริ่มที่จะมืดแล้ว <chuckles> คือตอนนั้น เรายังไม่ได้แพลนในเรื่องของ อ่า แคมป์ไซต์ที่เราจะไปพักเลย เราก็เลยแบบว่าต้องเลือกหาลิสต์ที่เป็น อ่า แคมป์ไซต์ฟรีที่ไปจอดนอนได้เลย
อื้อฮือ อืม อืม อืม แล้วเป็นยังไง เรา เลือกได้ไหม?
ตอนขับเข้าไปในแคมป์ไซด์เนี่ย มันก็เป็นแบบถนนหินเเกล็ดอะ หน่อย แล้วมันก็มืดสนิทแล้ว เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าสำรวจสภาพแวดล้อมใน ในจุด ที่เป็นแคมป์ไซต์ ใช่ไหมครับ ผมก็เข้าไปจอดนอน จอดแล้วก็ อ่า นอนเลยเพราะว่ามันมืดแล้ว ทำอาหารกินกันในรถนั่นแหละกับน้อง ๆ แล้วก็ทานไป แล้วในคืนแรกมันหนาวมากครับ หนาวจนแบบว่า
อ๋อ เออ อะฮะ อืม <chuckles> อ๋อ คือไปช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะ?
อ่า กำลังจะเริ่ม เริ่มเข้าหน้าหนาวของเขา อา ๆ ๆ
อืม กำลังเข้าหน้าหนาว เอ่อ แต่ตอนกลางคืนเหมือนมันจะ อากาศมันจะ จะอุณหภูมิมันลดลง อืม
หนาว หนาวมากเลยครับผม อืม คือนอนในรถบ้าน ก็คือ
แล้วมันมี heater ไหมคะในรถอะ?
เอาจริง ๆ มีนะ แต่บอกเลยว่าคืนแรก ผมใช้ไม่เป็นแล้วยังไม่รู้ด้วย ว่า heater มันอยู่ใต้เบาะที่นั่ง แล้วแบบว่าให้หยิบออกมา <laughs> เสียบปลั๊กใช้ประมาณนั้น
อ๋อ คือเราก็ใช้รถเป็นครั้งแรกเนาะ แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน เออ อ๋อ โอเค
ใช่ ๆ คือแรก คือ คือตอนนั้น คือ คือรับรถเสร็จ อ่า ตรวจรถแล้วก็เข้าซูปเปอร์ ซื้อของขึ้นรถเสร็จ แล้วก็ออกเลยมันก็มืดพอดี มันก็เลย ท แบบยังไม่ได้สำรวจรถเท่าที่ควร <chuckles> ประมาณนั้นเลยครับผม ด้วยความหนาวแบบว่า อะ พอ แล้วก็นอนผ่านไปจนคืนแรกเนี่ย พอจังหวะจะตื่นเนี่ย ผมตื่นด้วยการได้ยินเสียงร้องของสัตว์ชนิดหนึ่ง
อืม อา อะฮะ อ๋อ คืนแรกทุลักทุเล

อ๋อ ก็คือมันก็จะแบ่งเลนไปใช่ไหมคะ? สอง ฝั่ง อา
หรือเขา ใช่ครับผม แบ่งเลนออกจากกันเลย แล้วถัดจากทาง เลนถนน ใช่ไหมครับผม เขาแค่มี อ่า ก่อถนนที่เป็นปลูกต้นไม้อะ แล้วก็แบ่งเป็นเลนจักรยาน สำหรับจักรยานโดยเฉพาะเลย
โอ้ น่ารักเนาะ ก็เหมือนเป็นการแบบว่าช่วยแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย สนับสนุนให้คนปั่นจักรยาน น่ารัก
ถูกต้องครับ ใช่เลยครับผม แล้วถัดจากเลนจักรยาน เขาก่ออีกนะครับผม มันเป็นเลนที่สำหรับว่า คนที่ กาย หรือว่าวิ่งออกกำลังกายครับผม แล้วก็เป็นเลนที่แบบว่าเขาจะจูงสุนัขออกมาอีก <chuckles> ถูกต้อง
อ๋อ เฮ้ย แบ่ง ค เดี๋ยวนะ แล้วมันทั้งหมดกี่เลนเนี่ย?
เฉพาะรถเนี่ย มันก็จะมีฝั่งละสาม 3 รูปแบบ ทั้งหมดถนนใน Main หลักของเมืองเขาก็จะมี มี 6 ถนน ถนนรถ ถนนจักรยาน และถนนคน
อ๋อ <chuckles> น่าสน ใจมาก ไม่ เออ เออ ๆ แล้วเขาก็แบบ เออ สนับสนุนให้คนเดินคนวิ่งใช่ไหม? สนับสนุนให้แบบว่าคน เอ่อ ออกมาใช้จักรยาน แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ มันน่ารักมาก <chuckles> ถูกต้องครับผม ๆ และ ถูกต้องเลย และถนนเนี้ยมันเป็น Main หลักของเมือง และอยู่ติดริมทะเลสาบเลย <chuckles> คือบรรยากาศมันสวยมาก ๆ อะฮะ แล้ว แล้วต้อง
เฮ้ย น่ารักจัง อา อืม ฟังดูแล้วแล้วก็แบบว่า ดูท่าจะสวยมากเลยเนาะ อืม
อา นะ มันก็ยังมี อ่า สนามเด็กเล่นเอาไว้บริการอีกครับผม
อืม เออ น่ารักจัง
แล้วตัวริมทะเลสาบก็จะเป็นสถานที่ให้เราได้วิ่งออกกำลังกาย หรือว่าพาสุนัขไปเดินเล่นได้ คือด้วยวิวของเมืองตรงเนี้ย มันก็สร้างความประทับใจให้กับผมมาก ๆ แล้วอะว่า เป็นเมืองที่แบบเหมือนออกแบบผังเมืองมาได้ดีมาก ๆ แล้วมันน่าอยู่มาก ๆ อะครับผม
อือฮึ

โอ้โฮ! ได้เลยครับผม ยินดีมาก ๆ เลยด้วย <chuckles>
อา
คือ อ่า ในเรื่องของการเดินทางที่มันเปลี่ยนมุมมองของชีวิตของผมเนี่ย มันเป็นในเรื่องของมุมมองของการเดินทางท่องเที่ยวครับผม
เอ่อ มันเป็นยังไงคะ?
อืม ซึ่ง อ่า จะเท้าความนิดหนึ่ง เพราะว่า อ่า การท่องเที่ยวของ ของคนทั่วไปเนี่ย ในการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับผม เวลาเขาไปเนี่ย เขาก็จะ อ่า ไปกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ๆ ถูกต้องไหมครับผม คนละ น 1-2 ใบ ประมาณนั้นน่ะ
อะฮะ ก็คือเหมือนแบบว่าต้องเตรียมของไปให้ ค พร้อม อะไรแบบนี้เหรอคะ? อืม
ใช่ ใช่ ๆ แบบแพ็กกระเป๋าไปใบใหญ่ ๆ แล้วผมกับแฟนเนี่ย อ่า แฟนผมเนี่ยเป็นช่างภาพด้วย ก็จะไปเพิ่มสัมภาระในเรื่องของพวกขาตั้งกล้อง และเลนส์กล้องไปอีกกระเป๋า 1 ใบ เพราะฉะนั้น ในการเดินทางท่องเที่ยวของเราเนี่ย จะมีสัมภาระเยอะมาก ๆ
อืม อ๋อ อืม โอเค ก็คือด้วยความที่เราต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเล อยู่แล้ว แล้วก็เป็นแฟนคุณเป็นตากล้องอีก ก็เลยต้องขนอุปกรณ์ในการถ่ายรูปไปอีกใช่ไหมคะ?
อืม ครับ ใช่ ถูกต้องครับผม อย่างนั้นแบบว่าการท่องเที่ยวอย่างทั่วไป อย่างพวกเกาหลี ญี่ปุ่นที่เราไป ไปกันเนี่ย คือเวลาไปแต่ละครั้งเนี่ย ผมเองเลยนะ มันจะมีความรู้สึกว่า ฉันไป อ่า ใช้แรงงานต่างถิ่นหรือเปล่า อะไรประมาณเนี้ย <chuckles> เพราะมันกระเป๋าทุกอย่าง
โอ้โฮ อะฮะ อ๋อ เพราะเหมือนเราต้องช่วยเขาขนของ <chuckles> เราเองก็เป็นคนขนของเยอะใช่ไหม? อา ๆ <chuckles>
ไม่ ด ไม่ได้ใช้คำว่าช่วย มันเป็นหน้าที่ของผม <chuckles> ของหนัก ๆ ทั้งหลายอยู่ที่ผมหมดเลย <chuckles> ก็ประมาณนั้นน่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าแบบการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ย มันทำไมมันไม่รู้สึกว่า ด เราได้รับความรู้สึกว่า ได้ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกเหนื่อย รู้สึกแบบ
อา คือเหมือนเราไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะ? คือไปแล้วมันเหนื่อยใช่ไหม? อืม
ใช่ ใช่ครับผม เพราะว่า ไอ้ คือ คือเราไปไง ล ว่า เราไปหลายที่ด้วย อะไรเงี้ย ย้ายที่พัก ย้ายที่ท่องเที่ยวเนี่ย เราต้องขนไอ้ของทุกอย่างเนี้ยติดตัวเราไปด้วย ถึงมันจะมีจุดให้ฝากกระเป๋า แต่เราก็ยังต้องแบบ ต้องแบก ต้องขนพวกมันอยู่ดี ถูกต้องไหมครับ?
อืม แล้วคือ คุ แฟนคุณน่ะค่ะ เขาไปทำงานเหรอ หรือว่าเขาคืออยากไปถ่ายแบบ <tsk> เป็นงานอดิเรกอะคะ?
อืม อ่า ไป ไปทำงานด้วย ก็คือแบบอาจจะมีลูกค้าไปถ่าย Pre แล้วก็ไปถ่ายที่นู่น แล้วก็เราก็ อ่า ไปเที่ยวเองด้วย ซึ่งทุกอย่างก็เนี่ย คือมันวงจรเดิม ๆ คือสรุปว่าผมต้องแบกของ <chuckles> ประมาณนั้นน่ะครับผม โอเค
อืม อ๋อ โอเค ก็คือแฟนคุณบางทีก็ไปทำงาน แล้วเหมือนเราก็ถือโอกาสว่าจะไปเที่ยวด้วย ว่าอย่างงั้นเถอะ ใช่ไหมคะ? อ่า อือฮึ แล้วมันยังไง? มุมมองเราเป็นยังไง?
อืม ใช่ครับ ใช่ครับผม ถูกต้องครับ แต่หลังจนกระทั่ง จนกระทั่งแบบว่าเราได้ อ่า ไปเที่ยวที่ประเทศ อ่า นิวซีแลนด์
เออ โอเค
ซึ่งรูปแบบการเที่ยวเนี่ย มัน มันแตกต่างไปเพราะว่า อ่า ที่ประเทศเนี้ย เขาให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ย เดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของ Road Trip เสียมากกว่า อืม เดินทางไปเรื่อย ๆ ด้วยรถอะ แล้วไอ้การเดินทางที่ผมไปเที่ยวครั้งนั้นน่ะ มันเป็นการเดินทางด้วยรถบ้านพอดีเลย
อืม

ไม่ ๆ คือห่างไปประมาณ อ่า 10 กว่าเมตรอะ มัน มัน มันเป็น อ่า มันเป็นไร มันเป็นทุ่งที่เขาเลี้ยงแกะอะ แล้วมันเป็นเสา เสาปัก ปักกั้นแล้วก็มี อ่า ขึงเขตลวดเอาไว้อะ แล้วมันก็มีแกะอยู่ครอบครัวหนึ่งมากินหญ้าแถว ๆ ที่ผมนอนอยู่อะ คือมันบรรยากาศมันสวยมากครับผม เพราะว่าตอนนั้นแสง แสงเช้ามันเพิ่งออกนะ แสงสีส้ม ๆ มันสาดส่องมา แล้วผมเห็นแกะมันกำลังแบบกินหญ้ากันอย่างมีความสุข ได้ขึ้นอยู่ครอบครัวหนึ่ง เออ แล้วแบบ
อ๋อ อา ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ น่ารักจัง อือฮึ อือฮึ เออ ธรรมชาติ เออ อืม เออ ก็คือเหมือนเป็น เป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนถูกไหมคะ?
มันเป็นเหมือน First Impression ในการท่องเที่ยวเลยก็บอกว่า โอ้ เห็นแล้วแบบ เปิดมาแล้วมันสวยเลยอะ เออ แล้ว แล้วบริเวณพื้นดินรอบ ๆ ผมอะ ไอ้หญ้ามัน มันแข็งเลยอะ แสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยก็ต้องถึงติดลบ ทำให้ผมหนาวมาก ๆ
อืม ตื่นมานี่เจอแบบ อ๋อ อืม อ๋อ อืม หญ้าคือแบบว่าแข็ง แบบเหมือนเป็นแม่คะนิ้งไหมคะหรือว่าแข็งเลย?
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ เหมือนแม่คะนิ้งประมาณนั้นเลยครับผม
อืม อ๋อ อากาศหนาวมาก อืม
ใช่ แล้วตื่นเช้ามาเนี่ย เห็นมีรถจอดอยู่ 2 คันเอง เพราะว่ามันเป็นแคมป์ไซต์ฟรีเล็ก ๆ
อือ แต่ก็ยังดี เราก็ยังเจอที่พักเนาะ ก็ยังเจอที่ให้เรานอน เริ่ม เริ่มต้นวัน อืม แล้วหลังจากนั้นก็คือเราได้ แพลน แบบดีขึ้นไหมคะ? แบบรู้เรื่องอะไรมากขึ้นหรือเปล่าคะ?
ใช่ครับ ใช่ ๆ อือฮึ แน่นอนได้ ครับผม อา ใช่ครับ ถูกต้อง ๆ ก็เลยแบบว่า อา ได้หยิบคู่มือที่แบบว่า อ่า ทาง ทางผู้บริการให้เช่ารถเอามาดูว่า เฮ้ย บางคนมันมีแคมป์ อ่า มันมีฮีตเตอร์อยู่ ทำไมเมื่อคืนเราไม่เอาออกมาใช้นะ? นอนทนหนาวกันอยู่ได้
<chuckles> อืม อือ ก็รู้แล้วว่า ฮิตเตอร์เปิดยังไง อืม แล้วเราไปไหนบ้างอะใน ใน
แล้วอาจ ก็อาจจะมี อือฮึ คืนอื่น ถ้าเกิดเราก็ อะ บางคืนเราก็จะเลือกแคมป์ไซต์ที่เป็น ในเกาะเหนือหรือว่า ท ทั้งหมดเลย? ในเกาะเหนือ อ่า ไฮไลท์เดียวที่แบบว่าเรา แพลน เอาไว้คือ
เออ
เป็น Hobbiton เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง อ่า The Lord Of The Rings ครับผม
อ๋อ เออ ๆ ๆ เคย ค่ะ อืม
อา เพราะเป็นสถานที่จริง ๆ ที่เขา อ่า คงเอาไว้ให้เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมที่นั่น